Sino yung taong, ah, bigla mong nakilala na nag at nagbago ng takbo ng buhay mo mula?
Um, siguro um, 'yong partner ko ngayon. Ah, masasabi ko kasi na parang nagbago ng takbo 'yong buhay ko noon ng nakilala ko siya kasi no'ng hindi ko pa siya nakikilala parang, ah, medyo ano ako, eh, happy go lucky na parang hindi ko iniisip yung future ko. Parang kahit wala pa akong trabaho parang okey lang, kasi wala naman akong iniisip eh, sarili ko lang. Eh, ah, kung sa bills naman sa bahay siyempre may may magulang naman ako, eh, kaya naman ng mga kapatid ko. Tsaka parang hindi naman din kasi ako masyadong ah, ah, alam mo 'yon, 'yong pinupuwersa naman or dine-demand na magtrabaho ka gano'n. Eh
Ah. okey. I see it. <chuckles> Oo. Mhm. So wala kang iniisip masyado noon, 'di ba?
Oo wala akong iniisip masyado kaya parang umabot ng ilang taon din na parang hindi ako nagtrabaho talaga ng full-time parang nagbenta-benta lang ako online gano'n. Ngayon, ah, parang bigla na lang may nakilala ako. Ah, ka last year lang 'yon, eh. So parang ano, hindi ko naman siya hinanap, ah, sabi ko nga okey lang naman kahit hindi na ako mag ka-partner or mag-asawa wal wala naman sa akin 'yon. Eh, bigla siyang dumating. Hmm?
Mm. Mm. Ah, as in talagang nakaraang taon mo lang nakilala?
Oo, eh, noon. Oo, kasi bago naman, bago ko siya nakilala parang, ah, ah, ako kasi yung tipong ano eh, ah, kung ano yung dumating edi go. Pero kung wala eh, okey lang din sa akin. Kasi siyempre sa mm.
Last year lang? Ah, sabi mo nga eh "Happy go, lucky ka." So saan at paano mo siya unang nakilala o na-meet?
Ah, ano kasi um, 2024 kasi noon parang medyo na-boring ako. Eh, sabi ko parang gusto kong mag-aral or mag-upskill. Eh, gayon na-tsambahan ko na parang may scholarship 'no sa TESDA na um, ano iyon ah, tungkol sa computer servicing. Eh, parang na-curious ako eh, sabi ko pumunta ako nag-enroll. So parang doon ko siya nakilala, kasi nagtatrabaho siya doon sa training center. Eh, parang alam mo iyon um, ha, ano?
Okey. Mhm. Aba. Ah, empleyado siya? TESDA? Empleyado siya ng TESDA?
Oo, parang naging empleyado siya do’n, eh, siyempre, 'yong ah, una ko siyang nakita parang, ah, medyo ano naman, ah, alam mo 'yon, parang tinamaan ni Kupido, parang gano'n. Ang corny! <laughs>
Ayun. <laughs> Hindi ko corny 'yon, talagang nangyayari 'yon. Na love at first sight ka. <laughs>
<laughs> Oh. Eh, sabi ko nga, parang ha, ano ba 'yan? Alam mo 'yon, totoo pala 'yong parang ano, 'yong unang kita mo lang sa isang tao, parang matitipuhan mo pala. Parang hindi kasi ako naniniwala doon noon, eh. Parang ah, naniniwala ako na mas nade-develop, eh, wala, naranasan ko naman, so parang totoo pala. So 'yon, no’ng nakilala ko siya, tapos, ah, medyo ano naman, ah, siyempre bet ko siya, parang naging bet naman niya ako, so ayon. Parang ano, ah, oo, iba kasi 'pag ano, eh, pag ah, sigurado ka sa isang tao. Parang ano, nagiging siniseryo alam mo 'yong sineryoso mo na 'yong buhay, gano’n. Parang nagkakaroon ka na ng plano para sa sarili mo, para sa future mo. Parang ano
<chuckles> 'Ba, ayos ah. <chuckles> Mhm. Di ba? Nagkaigihan kayo, kaagad. 'Ba. Oo. So, sa tingin mo ba talagang parang pinagtagpo din kayo at ah, na nataon din ba, eh, parang gusto rin niyang magseryoso, 'no, noon?
Alam mo hindi ko masasabi yan, eh, kung talaga pero siguro nga pinagtagpo kas kami kasi hindi naman ako naghahanap, hindi rin naman siya naghahanap. Kaya hindi ko alam kung bakit mo iyon, ah, biglang naging kami. So, parang ano, ah, na nag-iba.
Mhm. <coughs> Tinamaan din siya ni Kupido 'no? Pinana rin.
Ay! Oo nga, eh. Ewan ko ba siguro ano, tumambay si Kupido sa TESDA noon tapos biglang kami, <chuckles> biglang kami lang yung napana, eh, wala, eh, ganun talaga.
Na training niyo. <chuckles> kulit, ah. Pinag-match ni Kupido. Pero ano yung unang malinaw na bagay o senyales na, nag nagpabago talaga ng buhay mo dahil sa partner mo sa asawa mo?
Oo. Ay unang-una talaga ano inisip ko na yung future ko.
Oo.
Ah, sabi ko hindi pwedeng ganito kasi ako kasi iyong tao na ayokong umaasa sa partner ko. Ayokong kunwari, ah, ma nagsasama na kami tapos siya lagi iyong gumagastos hindi pwede sa akin iyon. Siyempre, gusto kong mag-ambag so talagang naghanap naman ako, naghanap ako ng trabaho. Ah, may side hustle ako, tapos ah, nakahanap naman ako ng work. So iyon, um, parang ano, eh, pinush ako ng partner ko. Ah, pero hindi niya sinabi, ah, pero parang ako dahil sa partner ko na-push ko iyong sarili ko na maghanap ng work, makapaghanap ng side hustle, ganoon. Para lang naman makapag-ambag sa living expenses, ganoon. Kasi iyon nga sabi ko nahihiya naman ako na hindi ako nakakapag-share.
Mhm. Mm. Kumbaga Ay. Dahil sa kanya, eh, siyempre, kumbaga na inobliga mo rin iyong sarili mo na, siyempre tumulong din at, ah, magkaroon ng kumbaga kumbaga responsibilidad din sa part mo.
Tama, oo. Mm.
Eh, ang nakagisnan naman noong Pinoy 'di ba sabi noon, eh, kapag lalaki, siya iyong magtataguyod o kumbaga bubuhay, 'di ba? Sa isang pamilya. Pero, baka sa iyo na-realize mo at kahit hindi niya sinabi, eh, talagang ano nagporsige ka. Hindi responli ginawa mo na lang responsibility din iyong sarili mo. Pero mayroon ka bang mga alinlangan o takot noong una? Pero tapos paano mo hinarap iyong, ah, pagbabago sa buhay?
Uh-huh. Mm. Um, iyong alinlangan? Sa totoo lang wala. Ah, kasi ano nasa early 30's na ako. So, ah, nasa tamang pag-iisip naman na ako, nasa tamang, ah, alam mo iyon nasa tamang edad. Eh, kung sa pag-aalinlangan wala, kasi siyempre sigurado naman ako sa kanya. Ah, walan
Aba. Ang galing. Eh, siya ba iyong unang, ah, nakarelasyon mo o may mga, mayroon din noon?
Meron din naman noon na, pero siyempre hindi naman lahat ng bagay, may mga bagay talaga na walang happy ending, ganoon. At saka, ano sabi ko nga hindi naman ako naghahanap. Parang sabi ko nga, parang hindi ko alam baka siguro nga baka pinagtagpo lang talaga 'no. Eh, ayun, oo. So, ah, maganda naman iyong dulot sa akin na nakilala ko siya kasi ngayon nagpursige ako na maghanap ulit ng trabaho. Eh, actually ngayon, kayaga kaya nga ngayon may side hustle ako, tapos may parating ako na trabaho na galing sa gobyerno. So, inaantay ko na lang, oo. Ayun.
Pwede, tadhana 'no. <chuckles> Aba, maganda yan. Doon din sa pagkikita niyong yun, parang nagbago din talaga din yung, pananaw mo sa buhay 'no? Kumbaga eh talagang inobliga mo rin yung sarili mo.
Ah, oo kasi ano, eh, um.
Oo. Kasi, 'di ba mahirap sabi nga nila, oh lalaki daw iyong ano, iyong, ah, magsusuporta sa pamilya, mag-pro-provide. Tama naman iyon wala namang problema iyon 'no na provider talaga ang lalaki. Ah, pero sa panahon kasi ngayon, siyempre, ah, ano iyong ekonomiya natin, eh, alam mo iyong mahirap at saka parang pabagsak na. Kaya, ah, siyempre dapat tulungan iyan. Ah, pwede naman siyang mag-provide pero kung kaya ko din namang mag-provide, edi mas maganda kasi, iba pa rin yung tulungan kasi sabay kayong aangat nun eh, makakapag-save kayo, makakaipon kay
Mahirap, hmm. Totoo. Maganda yung pareho kayong magpo-progress sa buhay, sabay.
Tama. oo. Eh, ngayon
So last year kayo nagkakilala, nagpakasal na kayo? Ganoon ganoon ba?
Ah, hindi. Ah, live in.
Di ba. Live-in muna kayo.
Oo, ganoon. Kasi ano eh, um, ah, mas maganda siguro yung ganoon muna. Kasi, alam mo iyon? Para mapalalim pa yung relasyon, magkakilala pa kami nang mabuti. Ang kasal naman lagi namang andiyan iyan eh, 'di ba? Eh
Oo. May mga nagsasabi nga na ano eh, siyempre papel yan. Ah, may mga nagsasabi pa nga, na, minsan baka yan pa yung ika kumbaga ikapahamak mo. Maipit ka sa, isang kum kumbaga kontrata. <chuckles>
Hmm. <laughs> Totoo. Kontrata.
Marami din akong nadidinig na maganda rin yung ano, yung mag-live in muna. Palibhasa ang Pinoy 'di ba, 'di naman naging open sa ganyan noong araw, lalo, 'di ba? Mahigpit noon, kapag talagang ganyan eh, kumbaga meron nga yung, oh, shotgun wedding na, "O, panagutan mo yung anak ko. O, binahay mo yung anak ko, tinanan mo," gano'n 'di ba? <chuckles> Yun yung mga unang panahon.
Tama. Naku! Wala ng ganyan ngayon.
Totoo yun. Kaya, eh, anong bukod dun sa sinabi mo na, siyempre lalo kayong magkakakilala, ano pa yung ang tingin mong advantage din nung nagkasama kayo at eto nagtitipon nga kayo?
Hmm. Ah, ang advantage din kasi no'n, ano, um, alam mo 'yon, nagtutulungan muna kayo na ma-settle yung, ah, estado niyo tungkol sa pinansiyal, ah, yung paniniwala ninyo, mas napapalalim ninyong, ah ah, pagkilala niyo sa isa't isa. So, 'pag kasi nangyari yun, 'pag kunwari ilang taon kayong naglive-in, tapos parang wala naman naging problema, eh, di mas okey, tsaka niyo pag-isipan kaya, ah, bago magpakasal. Kasi di ba, may times kasi, na nagbabago ang isang tao, eh. Eh, may mga times na kunwari yung isa, yung partner mo, parang after niyang kinasal, biglang nagbago, alam mo yung gano'n? Porke alam nila na, ay oo, porke alam nila na, "Ay, di bale kasal na kami, pwede kong gawin na yung kung anong gusto ko." Para 'no, 'yon din yung parang iniiwasan ko kasi, kaya gusto ko na kilalanin muna siya nang maigi, bago dumating sa kasal.
Ayan. Okey. Pwede, ah. Ah, may mga gano'ng kwento nga, oo. Hmm. Ikaw ba ay naniniwala sa, may mga nagsasabi rin na, mas makikilala mo ang isang tao, ang tao kapag nakasama mo sa bahay o sa isang bubong?
Ay, oo talaga. Oo tama tal naniniwala talaga ako sa ganyan. Makikilala mo talaga ang isang tao kapag nakasama mo lang talaga sa iisang bahay. Kasi makikita mo, eh. Eh, siyempre kapag hindi mo nakakasama at nagdi-date lang kayo sa labas, laging nakaano lang iyan, best foot forward, mapa-babae lang man iyan o lalaki, 'di ba?
Oo. Ayun, tama, totoo yun. Ipapakita mo talaga yung best version mo, eh, <chuckles> kumbaga pero pag yung nagsama na kayo, ayan.
Oo. Oo ganun, eh Oo, baka mamaya ang tamad tamad pala mag, ah, maglaba o di kaya magluto, laging ikaw na lang ganun, or baka mamaya dugyot pala, o, eh, di, <chuckles> tapos maaano mo lang yun, madi-discover mo lang pag kasal na kayo, kaya para nga para sa akin mas praktikal na maglive-in muna bago ikasal.
<chuckles> <chuckles> So far, sa inyo, so far, so good kung sab sab sabihin, 'di ba? Okey naman. Wala kayong, ah nakikitang hindi niyo gusto sa bawat isa, may napapag-usapan ba kayo na, kailangan ayusin natin yung ganito sa pagsasama niyo ngayon?
Alam mo yun nga ang maganda eh. Kasi siyempre nag-live-in kami, may mga bagay kaming nakita. Ah, nakilala pa namin iyong isa't isa. Tapos siyempre, ah, may times na may pinag-aawayan na mga bagay-bagay. Pero parang naaayos naman. So yun nga, parang nakikilala namin yung isa't isa kasi, ah, binigyan namin iyong chance namin yung sarili namin na makasama siya or makasama niya ako. Kaya ayun, napaka ah para sa akin ha, napaka ah, helpful talaga yung pag-li-live in muna, kasi ganoon nga, parang ah, um
Ah. Mm. Totoo.
kung ano kasi eh, um, ah, best at saka worst version ng ah, partner mo, makikita mo talaga kapag nagsama na kayo, oo.
Makikita mo. Tama nga naman. Talagang kung halimbawa, ah, may pagkakataon na. Bumalik ka do'n sa kung paano kayo pinana <chuckles> o bago kayo panain ni Kupido. Anong mayroon ka bang sasabihin sa sarili mo o sa do'n sa taong 'yon?
Oo. Ay, siguro ang sasabihin ko sa sarili ko, "Naku ihanda mo na 'yong self 'yong self mo." Kasi ano, ah, papasok ka na sa isang relasyon na, ah, seryosohan at pangmatagalan at mukhang wala ng balikan. Ngayon siguro ang sasabihin ko naman sa kanya, eh, ihanda rin niya 'yong sarili niya. Kasi hindi na siya magiging single. <chuckles> Ah, ano na siya, ah, hindi na puwede 'yong ano 'yong tingin-tingin sa kung kani kaninong babae gano'n, oo. Dapat ang tingin, ah, siyempre sa akin lang, oh. Dapat bawal din magka-crush gano'n.
<chuckles> Seryosohan na. <chuckles> <chuckles> Ayan. <chuckles> 'Yon siyempre. Hindi na tayo bumabata, 'di ba? <chuckles> Habol naman natin, eh, makasama sa habang buhay. Kumbaga ay kamusta naman ang ano ang pamilya ng bawat panig okey naman?
Yung crush akin ka lang. Oo gano'n. Tama oo. Hmm. Ah, okey naman, ah, tanggap naman kami. Ah, wala namang wala naman kaming naririnig na kahit anong negatibong, ah, ah, feedback o di kaya'y komento. At ang maganda naman kasi sa bawat panig ng pamilya parang nirerespeto kung sino man 'yong pinili namin 'no na maging partner at hindi talaga sila nakikialam.
<chuckles> Oh. 'Yon. 'Yon ang importante. Importante talaga 'yan suporta ng magulang, ng relatives kung sa'n magpapasaya 'yong siyempre 'yong kamag-anak. Ayan, maraming salamat sa 'yong mga binahagi, ah.
Tama. Maraming salamat at paalam.
Ingat ka pa.